อา โอ้โฮ จากที่ฟังเนี่ย คือเอาจริง ๆ จ การที่แบบว่าการทำขนมปังอะเนาะ หรือการทำขนมเนี่ย คือถ้าจะทำให้เราเหมือน ทำเสร็จไว ใช้ระยะเวลาไม่นานเนี่ย คือตัวปัจจัยหลัก ๆ ที่สำคัญน่ะ นอกจากความสามารถของเราแล้วอะ ก็ยังเป็นในเรื่องของเงินเนาะ เพราะผมมองว่า การที่มีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือ อ่า เรา หรือว่า เขาเรียกว่า ร่นระยะเวลาในการทำพวกเนี้ยได้อะ ก็ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียว อืม
ค่ะ ใช่ค่ะ จริง ๆ ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ครบนะคะ มันก็จะเพิ่มกำลังใจของเรา นั่นหมายความว่า ความสำเร็จของเราอะค่ะ มันจะถึงได้เร็วนะคะ แล้วก็ไม่ได้ลดการบั่นทอนใจของเราด้วยอะค่ะ ฉะนั้นเราเลยว่า มองว่า การที่เรามีเงินนะค่ะมันจะสามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมาย แล้วก็ถึงความสำเร็จได้ ได้เร็ว แล้วก็เป็นผลดีด้วย เราจะได้ไม่รู้สึกท้อ เพราะบางทีเรามองว่า เราใช้พลังของเราทำโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะ ในการใช้ สอง มือของเรามันก็ทำได้ค่ะ แต่ว่ามันต้องค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป แล้วก็ต้องใช้ความอดทนมาก ๆ เลย อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเรามีออร์เดอร์เยอะเนาะ อย่าง อย่างเช่น เราอยากอบขนมปังทีละ 20 ชิ้น แล้วเรามัวมาทำทีละ 500 กรัม ได้ทีละ 5-6 ชิ้น เราก็จะเสียเวลาทั้งอบ ทั้งทำ ทั้งล้างอีก อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ถึงเป้าหมายช้าค่ะ
ครับ อา ครับ เข้าใจเลยครับ เพราะว่าอันนี้ก็มี อะ งานอดิเรกทำขนมหวานอยู่เหมือนกัน <chuckles> อา
อืม ค่ะ ก็เลยจะเข้าใจดีใช่ไหมคะว่า โอ้โฮ อุปกรณ์มันเป็นแบบตัวแปรที่สำคัญเลย อย่างงี้เนาะ ใช่ไหมคะ?
ใช่ อื้อฮือ! ใช่ เอ๊ะ แล้วเนี่ย อยากรู้แล้วอะว่า เรื่องที่ 2 ที่คุณไปเรียนเกี่ยวกับการแต่งหน้าเค้กเนี่ย เอ๊ะ พอพูดถึงว่า เป็นการแต่งหน้าเค้กอะ แสดงว่าคุณเองอะก็ต้องทำพื้นฐานของเค้กได้อยู่แล้วใช่ไหม แต่อยากไปเรียนแต่งหน้าเพิ่ม?